ほんとにそうなんですね。だから、あの、それで自分自身のその仕事に向き合う気持ちとかも、あの、前向きになれるし
うーん。 はい、はい。 うーん。
で、ま、私がやってる仕事って、結構他の部署の人と一緒にやり取りをすることがあるんですね。
ああ、ええええ。
で、同じ部署の人たちが、ま、その他の部署の人たちをこうちょっと敵視してるというか。<chuckles>
<chuckles> ライバルライバル視とかね、ありますよね。うん。
そう、ライバル視とかあるじゃないですか。なんか、また、なんか急なことお願いしてきて、無理なことを、無理難題お願いしてきたとかね。
ええ、ありますあります。 うん。 ああ。あるあるですね、はい。
あるあるじゃないですか。で
はい。
その言ってる気持ちもわかるんですけど、あ、でも、これ仕事だからやらなきゃいけないし
うん、うん。 うん。 うーん。
もうそこの、こ、そこを言っても、ま、言ってガス抜きしてるつもりなんでしょうけど、本人たちはね。
うん。 うーん。 うん。うん。
で、だったらもう手を動かした方がいいかなと。
うん。そうです、そうです。全然、前進しませんからね、その話はね。うん。う、うん。
<laughs> そう。 そう、そうなんです。なんか、どうしてこんな毎回、毎回、無理難題、こんな短い納期でって言ったところで
うん。 はい。
いや、もうそれは、もう変えれないから、もう仕方がないよねってなるんですよね。
ええ、はい。